Ah, okay. Also, kam es da was was hast du dann gekocht?
Ähm, zum Beispiel Kartoffelpüree. Irgendwie, äh, neulich, w äh, erinnere mich noch, dass ich dann irgendwann mal Kartoffelpüree gemacht habe mit irgendwas, ähm, und das wird hier tatsächlich gar nicht so häufig gegessen sonst. Das mögen die aber eigentlich ziemlich gerne.
<laughs> Ja. Okay, interessant. Ah, okay, also dann kam es wirklich gut an und dann hatte jeder doch wieder 'n bisschen Respekt vor der deutschen Küche <giggles> und hat was Neues kennengelernt. Schön!
Ja, ja. Ja, ja. Oder auf der letzten, äh, Gr aufm letzten Grillfest, wo ich eingeladen war, habe ich 'n deutschen Kartoffelsalat mitgebracht. Das kam extrem gut an. Das fanden die alle super. Mhm. Ja.
Mhm. Oh. Ja? <chuckles> Schön. Okay, interessant. Ja, das ist doch dann schön, dass man da auch einfach diese diese andere Kultur 'n bisschen in dieses Essverhalten reinbringen kann und dann als Deutsche dann vielleicht auch einfach was Schönes da mitbringen kann. Garantiert. Mhm.
Genau. Also das war wirklich mal so, wo ich punkten konnte <giggles> mit meiner deutschen Herkunft. Weil wirklich so alle so: „Oh, wer hat denn Kartoffelsalat gemacht? Das ist ja so toll, so lecker.“ Also, ähm, ja, das war gut. Mhm.
<giggles> Cool. Mhm. Äh. Schön. Da war er direkt leer. Das ist natürlich dann immer 'ne gute Bestätigung. <giggles> Wie ist es denn sonst? Gibt es noch so so so kleine Sachen, die die Italiener jetzt zum Beispiel anders machen als als, ähm, wir Deutschen? Also, gerade vielleicht auf so Festen.
Genau. Ja, ich hatte einen richtigen Culture Clash, wie man so sagt. Ähm, da war ich wirklich auch noch nicht lange hier und ich war mit Freundinnen unterwegs und wir wollten dann am Ende von 'ner Wanderung auch noch in die Sauna gehen. Und ich hat und ich dachte, ja klar, Sauna finde ich super. Ich nehme meinen Bademantel mit, die Badeschlappen und alles hatte alles dabei. Aber, äh, wie das bei uns so ist, geht man ja nun mal nackt in die Sauna und nicht angezogen. Und wir waren dann alle in der Umkleidekabine und meine ganzen Freundinnen haben sich ihren Bikini angezogen. Und, ähm, ich meinte so: „Ja, aber wir gehen doch in die Sauna und nicht zum Schwimmen.“ Und sie so: „Ja, ja, genau.“ Und ich so: „Ja, aber da kann man doch nicht angezogen reingehen.“ „Ja, wie denn sonst?“
Okay, interessant. Mhm, okay. Mhm. Ja. <laughs> Ja. <laughs>
Und das war schon 'n bisschen blöde, <giggles> dass ich die Einzige war, die eben keinen Bikini mit hatte. Also ja, da äh, ne, kommen Tradition dann auch mal ungut zusammen.
Missliche Lage. <giggles> Lustig. Okay, interessant. Also, es ist dann wirklich so, dass sie dann auch Textil-Saunen da hauptsächlich haben und dann wirklich angezogen. Das wusste ich auch noch gar nicht. Okay, spannend. Und dann?
Nur! Nur! Also das ist wirklich, äh, nicht nicht <chuckles> weiß nicht, ob es nicht erlaubt ist, aber absolut unüblich, das macht man nicht, dass man nackt in die Sauna geht.
Ja.